Oye, quisiera platicar contigo, mm, ahora sí que para para desahogarme, pero si pudieras tú darme alguna recomendación, sería sería bueno para mí. Fíjate que, mm, tengo un problema porque hace algunos, eh, un par de años, eh, yo perdí un un trabajo que tenía, donde yo tenía un ingreso suficiente y oportuno. Y entonces, eh, a partir de ahí se ha dificultado tener nuevamente una una, eh, actividad profesional que me dé la misma estabilidad que tenía en ese en ese trabajo. Y entonces eso, eh, hace una cuestión de intento y error, etcétera, pero, mm, como que generó tensión, y en las reuniones familiares, especialmente con con mis suegros, con los papás de mi esposa, este, ellos suelen ser muy, muy críticos, muy ácidos en comentarios, ¿no? Entonces, como que no han no han manejado bien o no han entendido, bueno, mm, yo entiendo, pero no comparto que ellos son de de otra época, donde ellos siguen creyendo que conseguir un trabajo estable, pues, es es muy sencillo, ¿no? Especialmente yo ya, eh, a mi edad, que ya no es tan tan fácil encontrar trabajos estables, este, y entonces sus sus comentarios luego son en realidad a mí, digamos, me me incomodan, pero no no los tomo tan en cuenta, pero sí en mi esposa y en la relación hacen mella, y y yo de repente, pues, quisiera responder o hacer algo y explotar, y pues, no no no quiero que algo así pase ¿no?
Entiendo perfectamente, eh, antes de poderte brindar, pues, una atención óptima, me gustaría s hacerte un par de preguntas.
Sí.
¿Tu esposa qué opina de esta situación o ella, este, de qué lado se pone si es que llega a elegir algún lado?
Bueno, evidentemente, <clears throat> perdón. Como ella sabe, este, que cuáles son mis esfuerzos y cómo son las situaciones, de hecho, ella, eh, ujú, está en una misma en la misma situación que yo desde hace mucho tiempo, pero no era no había problema porque yo era el, digamos que el principal proveedor. Entonces, ella entiende desde hace mucho que, eh, no es tan fácil conseguir un trabajo que esté, mm, suficientemente remunerado y que tenga la estabilidad necesaria. Entonces, eh, se pone de mi lado, pues, eh, obviamente, pero sí siempre, eh, pues, es es, digamos que deja ahí un un aguijón los comentarios de sus papás y y le le molesta, ¿no? Entonces, mm, creo que sí sí hace mella en su en su estado de ánimo.
Entiendo. Y antes, ¿ya has tenido algún percance con sus papás, es decir, que alguna vez sí hayas respondido o defendido pues tu situación?
Ujú. Bueno, este, am, ahora sí que, como dice el dicho: "Muéstrame unos papás, unos suegros que quieran al al eh, al yerno y te muestro una alguien que no mienta", pero, este, no, no, siempre ha habido, digamos que esa esa, mm, mm, pues, eh, incomodidad los ellos, eh, han estado inconformes con la relación, pero no habían sido tan tan ácidos o tan críticos, ¿no?, y y lo habíamos manejado bien. Yo era respetuoso y era, este, también, o he sido tratado de ser respetuoso y he tratado de ser ecuánime. Entiendo su situación, pero, eh, creo que, mm, se había manejado bien hasta este tema, ¿no?, que ahora, pues, se ha hecho más, mm, pues, más ácido, como te decía, ¿no?, más e insidioso.
Entiendo. Por último, esta es la última pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas de casado con tu esposa?
Bueno, llevamos nosotros ya ahorita, eh, 13 años de casados, y y esta situación se ha, digamos que, mm, hecho más difícil, quizá en el último año, 1 año y pasadito.
Muy bien, entiendo, en este caso, creo que hay que entender una cosa y bien lo dijiste al inicio, justamente, pues, tus suegros son de otra época, ah, actualmente estamos viviendo 1 época de cambio muy constante, muy de una forma abrumadoramente rápida. Es decir, simplemente las generaciones, el la la brecha entre las generaciones se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña. Obviamente, esto a raíz de el Internet, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay las personas más jóvenes hoy en día, se les facilita muchísimo el uso de la tecnología porque ya nacieron inclusive con eso, mientras que para otras personas que nacieron en el 90, pues todavía están ahí de repente empiezan ya a batallar, ¿no? Por ejemplo, con, eh, ciertas cosas de inteligencia artificial que mucha gente de los 90 ya les está costando un poquito de trabajo
Ujú. Ujú. Claro. Ujú.
y, pues, bueno, en este caso imagínate tus suegros, eh, en ese ámbito. Es normal por eso que justamente ellos no entiendan al 100% que conseguir un empleo adecuadamente remunerado hoy en día no es tan fácil, no es como en aquella época.
Sí.
En este caso, por lo que me das a entender, nunca has tenido una relación, digamos adecuada con tus suegros, a lo mejor sí de respeto, pero no una relación adecuada, ¿es correcto?
Ujú, sí, sí, sí ha sido respetuosa, pero siempre, este, digamos que, em, eh, cuestionante. No no no tampoco agresiva, pero sí como que, mm, podría haber sido un poco mejor, o mi hija merece algo mejor, o, este, no es suficiente, pero era era algo, digamos que llevadero, pero ahorita ya sí se ha vuelto más más fuerte.
Claro, obviamente porque ellos están aprovechando la situación y se está reforzando su teoría sobre ti con esta situación por la cual estás pasando de desempleo.
Ujú. Ujú. Sí, sí, yo creo que sí.
Entonces, yo te aconsejo lo siguiente, podríamos atacar este punto a través de 2 directivas. Número 1 realmente yo sé que no es fácil, pero una de las directivas por las cuales hay que atacar a este lado es que consigas un empleo. Yo sé que me imagino que lo has estado, ah, intentando a más no poder, y la otra, y creo que esta es la que podemos abordar desde ahorita, es
Ujú.
los tus suegros están cerrados a platicar y a ser receptivos de tu explicación, pero, sin embargo, no están cerrados a las de tu esposa. Creo que, en este punto, algo bueno que podrías realizar es platicar con tu esposa, comentarle que te apoye, por favor, para que sientas tú el apoyo de tus suegros o al menos no esas burlas ácidas o bromas ácidas o comentarios ácidos
Okey. Ujú.
y hacerle saber a tu esposa que realmente te afecta, obviamente, esta parte.
Claro.
Si tu esposa, es decir, la hija de tus suegros, habla con ellos directamente y les hace saber que, más allá de afectarte nada más a ti, también le están afectando a ella, se podrían mostrar un poquito más receptivos a
Okey.
recapacitar y tal vez darte un poco más de espacio para que respires.
Claro.
¿Lo has intentado?
Fíjate que, no, eh, sí sí platicamos entre nosotros de repente, pero no hemos tomado así como que, mm, que la iniciativa de de tratar de, mm, eh, hacerles saber o entender el contexto y la situación en la que estamos. Entonces, creo que sí me parece me parece un camino viable, e en cuanto al primer punto que decías, eh, digo, eh, si me pagaran un dólar por cada currículum y cada solicitud que hago, a lo mejor ya no tendríamos esta situación, ¿no? Este, <chuckles> todos los días estoy tratándolo, pero no ha llegado la oportunidad. Entonces, creo que la segunda va a ser la la, eh, que por lo pronto va a poder, em, pues, eh, aminorar un poquito la la presión que ellos están ejerciendo. Voy a a comentarlo con mi esposa y y a generar algún diálogo que sea respetuoso y sano, pero que ayude también a que ellos entiendan la situación y la puedan, digamos que sobrellevar de la mejor manera, ¿no?
Exactamente, creo que eso es un buen inicio. Eh, te sugiero que obviamente lo comentes en un día, tranquilamente con tu esposa, que se sienten a platicarlo-
Ujú.
y yo espero que a través de estas acciones, pues, tus suegros reaccionen y comprendan que más allá de solo hacerte el daño a ti, se lo están haciendo también a tu hija, ya que, pues, afecta obviamente tu relación con tu esposa.
Ujú. Sí, sí, sí, eh, yo creo que eso es algo que, nos ha faltado, eh, poner sobre la mesa, porque, bueno, quizá, eh, la tendencia era que ellos comentaban algo y y, bueno, nosotros cedíamos o yo cedía, decía: "Bueno, ellos así son". Pero sí, quizá no les hemos hecho, eh, patente el hecho de que ya eso nos está afectando de una manera más más, eh, importante y que, pues, nos, eh, apoyaría mucho el hecho de que ya no ya no, este, tomar una postura tan tan combativa al respecto, ¿no? Entonces, creo que sí tienes tienes mucha razón y y me ayuda mucho, me da mucha luz esta charla para que pueda yo, este, primero desahogarme, y después creo que la la ruta que me propones es, este, es muy buena y y va a dar va a dar buen resultado.
Excelente, eso espero, yo espero que pronto puedas solventar esta situación y que se estreche aún más eh, más bien que se refuerce, discúlpame, la relación entre tu esposa y tú, y también con tus suegros. Te deseo muchísimo éxito y espero volver a escuchar de ti comentándome que, número 1, ya tienes empleo y que la relación con tus suegros ha mejorado.
Pues, te agradezco mucho por darme la oportunidad de, eh, de desahogarme y de poner sobre la mesa esta esta situación. Igualmente deseo que tengas un excelente resto del día y estaremos luego en contacto por aquí.